อา ครับผม ก็ เออ เป็นวิธีที่แปลกนะครับ แต่ว่าน่าจะเรียกว่าดี เพราะว่าพอเวลาเหมือนว่าเราผิดแผนเนี่ย โอเค แผนเรามันยังสามารถเรียกว่า ยืดหยุ่นได้ ใช่ไหมครับ? อย่างที่ว่ามา ถ้าเกิดในกรณีที่ว่า เอ่อ เราจำเป็นต้องปรับแผนเนี่ย เรายัง อ่า สามารถให้ดอกเบี้ย เพื่อคืนไปกับในส่วนแรกที่เราตั้งใจไว้ด้วยเนาะ
เออ อือฮึ อืม ใช่ ใช่ อืม ใช่ ต้อง ถูก มันจะได้ จะ จะได้เป็น ใช่ เรา เราอะไรรู้ไหมคะ มันจะได้เป็น เป็นแผน เป็นระเบียบ เพราะว่าถ้าอย่างงั้นน่ะ ถ้าเราไม่มีกฎกติกา ไอ้แผนที่วางไว้ เราว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้น
โอ้ เป็นวิธีที่ดีครับ ฟังดูแล้วเนี่ย ลุ้นดูเหมือนเป็นคนที่มี อา ๆ ครับผมว่าไงครับ อา จริงครับ จริง ถ้าไม่ ไม่มีกฎระเบียบที่มันเคร่งครัดอะเนาะ วางแผนไปก็ไม่ได้อะไรจริง ๆ ครับ
ใช่ ใช่ ใช่ ดังนั้น เอ่อ ถ้าในมุมของคุณเคยเจอไหมคะว่าปัญหาของคุณน่ะ ของคุณทำยังไงคะ เรื่องของการวางแผนอะค่ะ ในมุมของคุณน่ะค่ะ?
อืม เอ่อ จริง ๆ ผมก็ไม่ได้ว่าเป็นคนที่วางแผนละเอียดเท่าแบบทางฝั่งคุณนะครับ เพียงแค่ว่า อ่า อาจจะพอรู้ค่าใช้จ่ายฟิกซ์ที่แบบมาทุก ๆ เดือนเนาะ อย่างที่ว่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบัตรเครดิต แต่ว่าไอ้ส่วนเนี้ยครับ พอเวลาเจอค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้คาดคิดขึ้นมาอย่างที่ผมบอกเนี่ย ทางผมเนี่ยค่อนข้างจะรวนเลยครับ เรียก เรียกว่าบางทีเนี่ยล้มได้เลยอะครับ ซึ่งก็แบบ โอ้ เซ็งมาก จะว่าเล่าไปก็รู้สึก เอ่อ รู้สึกเขิน ๆ เหมือนกันมันอันตรายมากครับ แล้วก็พอเกิดปัญหาขึ้นมา บางทีอาจจะต้องไปหยิบยืมไปเรื่อย อย่างเงี้ยครับ จริง ๆ ไม่อยากเป็นคนแบบนั้นเลยครับผม
อือฮึ อืม ค่ะ อ๋อ โอ้ อันตราย กันนะ อืม อืม เพราะว่าจริง ๆ อันหนึ่งอะ วัน ในวันที่เราไม่มีเราจะยืมไอ้ตัวเงินออมอะค่ะ แต่อันหนึ่งที่เราไม่ทำ คือ เราจะไม่ไปหยิบยืมคนอื่น เพราะเราถือว่า มันไม่ใช่วิธีของการแก้ปัญหา แสดงว่าเราต้องไปหาอย่างอื่นทำเพิ่ม
ใช่ อา ใช่ครับ ใช่ อา ก็เรียกว่า อ่า ใช่ ก็คือว่าเราเพิ่มกำลังรายได้ของเราเนี่ยให้มันมากขึ้นดีกว่าเนาะครับ ที่จะไปหยิบยืม คือมันไม่ได้ช่วยกันแก้ปัญหาระยะยาวเนาะ ใช่ไหมครับ?
เออ ของเราจะเป็นแบบนั้น ใช่ ใช่ ใช่ ถูกต้อง อืม เราจะใช้วิธีแบบนี้
อา เป็นพวกงานเสริม อะไรอย่างเงี้ย เนาะ ผมว่า
ใช่ ใช่ ดังนั้นถามว่า อย่าง อย่างที่บอกว่า ถ้าเจอปัญหาการเงิน แล้วเราวางแผนช่วยยังไง คือเราไปหาอย่างอื่นมาทำ มาทำเพิ่ม ซึ่งปกติเราอาจจะนอน 20:00 น. ยกตัวอย่าง เราอาจจะต้องจาก 20:00 น. เพื่อมาทำงานเสริม อาจจะต้องนอนเที่ยงคืนแทน อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ ณ ช่วงหนึ่ง เออ ณ ช่วงหนึ่ง ที่ ที่มันมีปัญหาเรื่องของทางการเงิน แต่สิ่งหนึ่งที่เราทำ คือเราเลือกที่จะไม่ไปกู้ หรือไปทำหนี้เพิ่ม หรือไปยืมคนอื่นมา ดังนั้นวิธีเนี้ยเราถือว่า ไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้อง มันก็เป็นหนี้อยู่เดิมอ่ะ มันก็เป็นหนี้จากคนนั้นก็ไปเป็นคนนี้อ่ะ อืม
อืม อ๋อ ครับผม อา อา ก็จริง ใช่ อืม โอ้ ครับผม ผมเคย อ่า ผมเคยได้ยินมาเหมือนกัน <laughs> ไอ้ ไอ้การไปกู้ยืมอย่างเนี้ยครับ จะว่าไปเนาะการไปกู้ยืมโดยเฉพาะแบบเป็นหนี้นอกระบบ อะไรอย่างเงี้ย ผมรู้สึกว่า อะ ส่วนตัวผมยัง ยังไม่เคยลองเนาะ แต่เหมือนว่าอันตรายมากเลยใช่ไหมครับ? เคยได้ยินมาบ้างไหม? เออ
เออ อันต ใช่ ใช่ ใช่ มันอันตรายจริง